Да-да-да, именно именно так.
И, наверно, вот им как раз таки страшно становилось, и они не хотели убираться из-за этого, а так у них, получается, вот эти мелкие задачи, как ты говоришь, есть, они хотя бы чётко понимают, что вот это я буду делать, вот то и 3, 10, да?
Н-да, да, и покаместь всё-таки у них такой возраст, да, я в принципе понимаю, что они там могут что-то не понять, да, когда, а, вот и я говорила им раньше, вот: "Иди, убери комнату",- точно так же, вот как ты сказала, они заходили, они видели это всё и начинали плакать.
Мгм. Мгм. Да, да, да. <chuckles> У них в голове, наверно, ещё тоже своё понятие о том, что такое чистая комната.
Нет. Да. И получается сейчас, э, то есть у нас тоже всё по-другому. Сначала у нас идут кровати, э, то есть это перестелить постельное на кровати. Ну, это, конечно, я помогаю, но, эм, я пытаюсь им дать возможность самим это сделать, но если у них уже не получается, я, конечно, на подхвате. Э, потом, э, у нас вот есть, э, у них в комнате стол, э, они вечно на него всё скидывают. Нет, не учебный, э, учатся они, э, за компьютерным столом, э, в общей комнате.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Так. Мгм. Пр э, учебный, да, который? Мгм мгм. Обычный? А, ну вот, да. Мгм мгм.
И вот они накидывают на него кучу всяких вещей, всяких игрушек, именно одежда, непонятно что, вечно такая гора, знаешь, на этом столе.
<chuckles> Мгм мгм. Да-да-да, знаю, о чём ты. <chuckles>
На полу куча тоже всего.